Ừm, <tsk> nếu như mà để mà diễn tả, gọi là, xúc tích ngắn gọn và dễ hiểu nhất á, thì mình có thể, a, miêu tả nôm na như thế này nha. Thì, à, trong một cái đêm một cái đêm mà nước lũ nó sập xệ một cái một cái nhà một cái nhà sàn đi, thì, à, cái bạn cứ tưởng tượng là cái giường mình ngủ thì thông thường nó sẽ cao lên khoảng tầm, ờ, 60 centimet đi. Đấy, thì cái mực nước nó đang sắp sửa là nó qua luôn cả cái giường, và có thể là mình có cái nghĩa là mình vẫn ngồi trên giường được và mình có thể là đưa tay xuống chạm được mặt nước. Đấy, thì, à, đúng rồi, đúng rồi, thì mình cùng với em mình sẽ ngồi trên, a, chiếc giường đó, và, à, ba ba mình và mẹ mình sẽ chuẩn bị ở gian nhà bếp, thì nói chung là chỗ cái giường mình là đối diện cái gian bếp luôn. Đấy, thì, à, mẹ mình và ba mình sẽ, kiểu như là, sẽ nhóm lửa trên cái bếp, ờ, bếp, ừm, củi bình thường của miền dân miền Tây mình á. Ờ, rồi xong rồi sau đó là sẽ ba sẽ nướng cá trực tiếp ở đó. Cái cảm giác cái mùi cái mùi cá thì thường thường nó sẽ gắn liền với cái mùi giống cái mùi khét vậy đó, thì thực sự cái mùi đó rất rất rất là thơm. Ờ, đấy, đúng rồi, đúng rồi, cái mùi thì thực sự cái mùi đó rất là thơm. Thì sau khi mà ba mình nướng xong á thì cái vẻ bề ngoài của con cá thì nó hoàn toàn nó một màu đen nha, nó hoàn toàn là một màu đen. Đấy, thì sau đó ba mình sẽ, a, dùng những cái, a, cây, ơ, cây cây, gọi là, những cái cây đũa tre đó, thì ba mình sẽ gạt đi, bỏ đi những cái lớp than nó bị cháy bên ngoài, và nó sẽ lộ ra cái phần, ừ, thịt cá mà chín mà trắng bên trong. Cái cảm giác là khi ờ, cảm giác cái khi mà ba mình tách đôi con cá ra á thì cái khói nó bốc lên và cái mùi thơm từ con cá nó bốc ra thật sự là nó rất là là c nó nó rất là kích thích. Đúng rồi, rồi, ờ, nói chung là trong cái không gian mà, gọi là, cái mùi nước thì ít nhiều nó cũng lạnh lạnh đấy, được được, ờ, ba đút cho một miếng cá, a, ờ, nướng vừa vừa vừa n mới nướng xong đó, một miếng cá nóng hổi đó, cực kỳ là ngon.
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, ý là nước lên á hả bạn? Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ, đúng rồi, mùi mùi rơm á, đúng hông bạn? Mùi rơm cháy á, đúng hông? Ừm. Ừ, đúng rồi. À. Ừ, công nhận nha, tưởng tượng là ngon rồi đó. <laughs> Ừm. Rất là tuyệt vời, đúng hông? Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Cực kỳ là ngon, đúng hông? Món ăn ngon không chỉ là bởi vì nó là món ăn, mà còn là vì cái ký ức mà mình đã đặt để cái tình cảm vào đó. Vậy bạn nè, thế thì bạn có nghĩ nha, là sau này khi mà bạn có con cái rồi đó, bạn cũng sẽ có một cái món ăn gì đó mà chính tay của bạn chuẩn bị cho con của mình để đó trở thành một cái món ăn kỷ niệm với con của bạn hông?
Ừm. Ừ.

Trên thực tế thì, à, đối với bản thân mình thì có, ơ, nhiều cái món ăn. Thì cho dù nó được làm bằng những cái, gọi là, những cái chất liệu nó nó, gọi là, nó nó cao cấp hơn, nó ngon hơn đi chăng nữa, nhưng mà nói nhưng khi mà nói về cái hương vị á, về cái, gọi là, cái cái cái cái món độ ngon của nó á, cái cảm nhận mà ngon hay là không ngon á thì nó sẽ còn, à, tùy thuộc vào trường hợp. Ví dụ như mình nói đơn đơn đơn giản có một món ăn, ví dụ như là cái món ăn là cái món kho quẹt thôi, kho quẹt mà để mình chấm rau đấy. Thì, ờ, thực tế mà nói thì bây giờ thì thỉnh thoảng khi mà mình làm ở thành phố á thì những cái lúc mà được đi tiệc tùng cùng với bạn bè anh em ở, a, những cái hàng quán á, thì một cái đĩa mà rau luộc chấm kho quẹt như vậy thì cũng đâu đó ngót nghét gần cả trăm nghìn. Mà thực tế là mình ăn thì nó không mình không thể nào mà mình cảm nhận được cái vị ngon như là một cái một cái cái chảo kho quẹt mà ở dưới quê chưa đến 10.000. Đấy thực sự mà nói như vậy, thì, à, đôi khi thì mình cũng nghĩ á là chắc có thể là cái món ăn ở đó không phải là nó không ngon, nhưng mà nó không có gắn liền với cái ký ức mà, à, mình mong muốn, đấy, nên là cái cảm giác cái món ăn, cái hương vị món ăn nó sẽ không thể nào mà được ngon được như cái món ăn mình ăn ở quê. Ờ, và nên nên là
Ừm. Ừm. À. À, mình nhớ, mình hiểu rồi. Ừ. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đồng ý luôn bạn ơi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, cái phiên bản đó không thể nào như cũ được, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ủa, mà bạn nè, bạn có bao giờ thử tự la nấu lại cái món đó theo cái cách mà ở trong ký ức của mình hông?
Ừm, có chứ. Ơ, thật sự là rất là nhiều lần, mình cũng tái muốn tái hiện lại cái, gọi là, cái cái cái cái hương vị đó, nhưng mà thực sự mà nói chắc có thể là một phần là do, ờ, cái tay nghề của mình nó chưa có đơ đủ độ chín nè, hoặc là có thể là mình, ừm, thiếu thiếu một cái hương vị gì đó, một cái gia vị đặc biệt gì đó, ờ, đấy.
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Không gian rồi, ờ, tình cảm, a, con người nữa, đúng hông? Có nhiều yếu tố lắm.
Đấy, đấy, đúng rồi. Đấy, cho nên là đôi khi chắc có thể là do mình còn, à, ừm, thiếu một cái hương vị gì đó, một ca một cái gia vị đặc biệt gì đó, chắc cái cái cái gia vị đó là cái gia vị tuổi thơ của mình, chắc mình thiếu gia vị đó, nên đôi khi là, ờ, có thể là cái hương vị ít nhiều nó vẫn gần giống nhưng mà có thể là nó không trọn vẹn được như ngày xưa thôi.
Ừm. Đúng rồi, thật ra mình nghĩ quan trọng á là chính là do người nấu nữa, đúng không bạn? Một phần rất là quan trọng đó là một món ăn, a, của ba mình nấu, tại vì thường á, người mẹ sẽ là người chuẩn bị món ăn trong gia đình nè, à, còn đây là ba mình nè đưa mình đi trải nghiệm, mà còn nấu cho mình ăn nữa, thì chắc chắn á là nó thậm chí nó ngon là bởi vì cái ý nghĩa của nó, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý.
Vậy mình hỏi thêm bạn tí xíu nè, bây giờ nếu như mà bạn phải mô tả lại cái mùi vị, rồi âm thanh của cái món đó bằng những cái từ rất là cơ bản rồi cô đọng đi, thì bạn sẽ, a, nói gì về cái món ăn tuổi thơ đó nè?
Ừm.